ค่ะ วันนี้ก็มีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะคะ พอดีว่าเรากับสามีเนี่ยค่ะ เหมือนคุยกันในเรื่องการ ซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเนาะ แล้วสามีเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่แบบว่า เอ่อ ซื้อของไม่ค่อยเป็นอะค่ะ แต่อยากได้ของดี แล้วเขาอะ ก็เลยมีความเชื่อว่าของแพงคือของดี <chuckles> ก็คือเวลาที่จะเซิร์ชหา อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะชอบหาเลยว่า อ่า the best อันนี้ อันนี้ เดอะ ดี นี้ นี้ คือแบบ แบบ อา เหมือนอันนี้ตัวอย่าง ของตัวอย่างนะคะ เขาจะซื้อเป็นแบบว่า เอ่อ เป็น mat รอง รอง รองเท้า เขาเรียกอะไรอะ ที่มันอยู่ในรถอะค่ะ ที่เป็น mat ที่เอาไว้สำหรับวางที่รองเท้าอะ อา เหมือนเป็นเสื่อไหม ส เออ เหมือนเอาไว้กันพวกแบบว่าเศษ เป็นยาง เออ เป็นพื้นยาง ใช่ แบบว่าอยากได้ครอบคลุม อะไรเงี้ย แล้วคราวเนี้ยสามีเขาก็ไปเซิร์ชเลยนะ the best ของ mat ที่ car ตรงเนี้ย ที่ในรถอย่างเงี้ย แล้วราคาที่เขาเลือกมา คือราคาทั้งหมดอะค่ะ เกือบ เกือบจะ $500 อะ ซึ่ง เรา แบบเห็นราคาแล้วแบบ โอ้โฮ คือมันจะอะไรขนาดนั้นกับอีแค่ กับ กับที่วางรองเท้า ที่วาง the best ใช่ เราก็เลยถามว่า ทำไมมันต้องเอาอันนี้ด้วยอะ จริง ๆ แล้วถ้าเป็นบ้านเรานี่ปูหนังสือพิมพ์ก็จบแล้ว นะ
อ๋อ ค่ะ อ๋อ อืม ๆ เออ ๆ อ๋อ อา ๆ ๆ ใช่ ๆ อา ๆ ค่ะ เป็นยางเป็นพื้นอย่างงี้ใช่เปล่า เออ ๆ ค่ะ ๆ ใช่ ๆ อะฮะ <laughs> เออ ๆ ๆ โอ้โฮ the best อา <laughs> อา ๆ ๆ <laughs> เออ ๆ ๆ
อะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่า เฮ้ย ก็เนี่ยเขาเซิร์ชมาแล้วว่า มันต้องเป็น the best มันต้องเป็นแบบว่าของดีที่สุด แต่เรามองว่า บางทีของดีที่สุดอะมันก็ไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดก็ได้ อะไรเงี้ย ก็เลยกำลังคิดว่า เนี่ยจะช่วยหาไอ้สินค้าตัวเนี้ยค่ะว่า ให้สามีไปดูหน่อยว่า เอ๊ะ จริง ๆ แล้วอะ ของที่ดีที่สุดอะมันไม่จำเป็นต้องแพ ต้องแพงที่สุดอะค่ะ
อ๋อ